Ne güzel. Tamam ya çok f çok fazla olumlu güzel kokulardan bahsettik bir de ben, ooo, kötü kokulardan bahsetmek istiyorum yani, iii, aaa, <chuckles> hiçbir köt <chuckles> hiçbir kötü koku var mı mesela seni bir yere götüren, <chuckles> bir anıya götüren?
<chuckles> Tabii. <chuckles> <chuckles> Beni bir yere götürmüyorlar da böyle içim dışıma çıkıyor yani mesela ben, emm, hımm, ne diyeyim artık, pırtlamak mı diyeyim, pırtlamak ve geğirmek, eee, <chuckles> gaz çıkartmak, aynen öyle. Eee, gaz çıkartmak, aslında bana geğirmek böyle çok, eee, tiksinç geliyor diğerindense. Nedense bilmiyorum, böyle, hani, yediğimiz yemek dışarı çıkıyor ya böyle, o mide asidine karışıyor, sonra çıkıyor, beni mesela diğerine göre daha da rahatsız ediyor. Onun dışında, onun da bir kokusu var evet, eee, <chuckles> kişiden kişiye değişir. Eee, bazıları çok kötü kokar. Eee, beni hiçbir yere götürmüyor onlar. Eee, mümkünse koklamamayı tercih ediyorum. <chuckles>
<chuckles> Ne olur ga gaz çıkartmak. Evet. Hımm, onun da bir kokusu vardır. <chuckles> Ço çok güzel. <chuckles> Anladım anladım. Y aaa, yani, hı hı.
M mesela ama tekrar güzel kokulara dönecek olursak, evde, eee, pişirdiğim mısır, patlattığım pı mısır beni direkt, hani, izlediğim filmlere falan götürüyor yani, eee, sinemalarda. Eee, böyle ilk izlediğim film aklıma geliyor. Hani
Hımm. O da çok Hangisiydi?
Eee, çocukken, eee, şeye gitmiştim, ejderhanı nasıl eğitirsin olması gerekiyor. Benim en sevdiğim animasyonlardan biri o. Eee, evde de böyle patlatıp böyle arada mısırı direkt onu açıp izliyorum, yani böyle nostalji olsun diye. <chuckles> Çok güzel oluyor.
A! Hı hı. Çok güzel film aslında yani 2 karakter de aslında birazcık kendi, aaa, şeylerinden dışlanmış, aaa, değil mi oradaki ba baş karakter ejderhayla, b oradaki baş karakter o zayıf çocuk ama a a aslında, aaa, ikisi birleştiğinde güçlerini birleştirdiğinde, hani, oradaki, aaa, 2 farklı, aaa, d düşman olan, ımm, n neslin birleştirici unsuru olabiliyorlar.
Evet. Evet. <chuckles> Diğer, eee, desteklemeyen kişilere karşı kendilerini çok güzel ifade ettiler. Yani, o film böyle, ha hani, hem dayanışmadır, eee, nedir, ne diyeyim, dayanışma diyeyim evet yani bir grup oldular yani, eee, ikisi birlikte ve b b b biz tek, hani, dünyaya karşı gibi böyle o şey laf aklıma gelmedi ama <chuckles> öyle bir şeyi savunuyorlardı, yani, o mısır kokusu o yüzden hem o filme götürüyor beni hem de çocukluğuma götürüyor yani.
Hı hı.

Peki, şu an aynı şekilde, aynı tarifle mi yapıyorsun? Sen de yaptığından bahsettin çünkü. Yoksa, mesela, daha farklı mı? Hani, ko kokladığında ya direkt, "Evet ya, bu aynı koku gerçekten." mi diyorsun, yoksa sadece, hani, anıs anımsatıyor mu? Yani, lez hem lezzet olarak hem koku olarak.
Evet. Ya, as aslında benziyor. Bence anımsatıyor, beni oraya götürüyor. Eee, hem diyebilirim hem diyemem. Çünkü, hani, eee, annemin yaptığının lezzeti farklı oluyor ama, eee, onun yaptığını da böyle ev aynı şekilde, eee, havuçlu, tarçınlı kek kokuyor, ya. Böyle, o küçüklüğüme dönüyorum. Bir bakıyorum, diyorum ki, "N ne, nasıl zamanlarmış ya?" Böyle, annemin yaptığı kurabiyeyi şimdi ben yapıyorum, işte keki ben yapıyorum gibi. Beni bir, ııı, şey yapıyor, eskilere götürüyor.
Evet. Hıı. Çok güzel. Peki, havuç ve tarçın dışında başka bir şey koyar mıydın ya da koyuyor musun, mesela, ceviz çok güzel olur, aaa, şeye, değil mi? Ha Evet. Başka ne koyuyorsun içerisine?
Kesinlikle. Evet, ceviz çok güzel oluyor içinde. İçine, yani, eee, havuç koyuyorum, ceviz koyuyorum, tarçın koyuyorum. Onun dışında, böyle, o keki tanımlayacak, eee, bir şey yok galiba. Çünkü bildiğimiz kek harcı yapıyorum ama onun üstüne bir sos yapıyorum. Annem bunu yapmıyordu. O dümdüz kek yapıyordu ama o da güzeldi tabii. Eee, ben böyle dışına da labneli, pudra şekerli, böyle tereyağlı bir sos yapıyorum. Onu iyice karıştırıyorum. O, işte, böyle, sonra tereyağı da donuyor. Labne zaten biraz katı formda, çok güzeldi. Eee, böyle sosu oluyor, yani, üstünde. Çok m mükemmel, yani, canım çekti. <chuckles>
Evet. Ha, sos neyli? O! Vallahi a a benim de canım çekti, gerçekten. Ağzımızın suyunu akıttın. Aaa, evet, aaa, onun dışında şimdi dedin ki, "Aaa, ş şey de, kurabiye de yapıyor." dedin. Aaa, bunları yapıyor. Ha, şeye sormak istiyordum. Mesela, havuçlu keki yaparken böyle bir, aaa, sırrı var mı annenin ya da senin yaptığın? Mesela, aaa, o havuçları rendeledikten sonra bir sıkılır o, aaa, hani, suyu. Böyle ufak detaylar olur, mesela. Böyle şeyler yapıyor musun? Aaa, hani, seni, böyle, spesifik olarak anne kekine götürecek bir şey.
<chuckles> Evet. Aslında evet, çok iyi dedin. Çünkü suyunu sıkmazsak büyük ihtimalle, eee, o havuç, emm, içinde suyunu salacak ve, eee, kek biraz daha yapış yapış olacak. O yüzden suyunu sıkmadan, eee, ben koymayı tercih etmiyorum. Eee, o yüzden su suyunu sıkıp koymayı kesinlikle unutmamak lazım diyebilirim.
Evet. Hı hı. Anladım, anladım. Aaa, p peki, bu kekleri, börekleri, işte, kurabiyeleri, aaa, ne zaman yerdiniz? Annen ne zaman yapardı? Hani, o seni eskilere götürüyor da eskilerde, böyle, bir ana, böyle, bir güne, özel bir güne ya da, aaa, herhangi sevdiğin insanlarla toplandığınız bir ana mı götürüyor, yoksa genel olarak böyle sadece eskiye mi götürüyor?